ประเทศที่โปรด ไม่ ไม่มีค่ะ ดูที่แบบ เราดูแล้วแบบ เอ่อ มัน <tsk> เอ่อ มันพูดยากเหมือนกันเนาะ มันสนุกสำหรับเราอะ มันโอเคสำหรับเรา ใช่ ดูแบบ แล้วยิ ยิ่งเดี๋ยวนี้ถ้าดูใน Netflix ก็ โอ๊ย! มีจากหลายประเทศเลย ซึ่ง ซึ่งบางประเทศที่เราดูก็แบบ "อุ๊ย! เรื่องนี้เขาก็ทำดีเนาะ เราไม่เคยดูหนังของประเทศนี้เลย" อะไรเงี้ย ก็มีนะ อืม ใช่ ๆ
อือ <chuckles> อืม อ๋อ เหรอครับ แต่จริง ๆ ผมดูหนัง Netflix อะผม แล้วผมรู้ตัวเลยว่ามีอยู่ 2 ประเทศที่ผมดูหนังของเขาไม่ได้ <chuckles> คือหนังของอินเดียกับหนังของญี่ปุ่นครับ <chuckles>
คือ? อ๋อ
เออ หนังของประเทศอินเดียกับหนังของประเทศญี่ปุ่นอะ ผมเวลาดูแล้วผมรู้สึกแบบ <tsk> รู้สึกขัดใจ รู้สึกดูไม่จบ รู้สึกไม่อินไปกับเขาอะ ประมาณนั้น อะ ไม่รู้เป็นเพราะ อะไร
<chuckles> อ๋อ อาจจะไม่แนวหรือเปล่า ไม่แนวเรา อะไรอย่างงี้เปล่า? <chuckles>
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมดูแล้วมันแบบ <tsk> เอ๊ะ! อย่างของอินเดียมันจะมีบางฉากก็แบบดูแล้วแบบ เอ๊ะ! อะไรเนี่ย แล้วแบบบางฉากอยู่ดี ๆ เขาก็เต้นอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกแบบ ฮะ!
อือ
<chuckles>
อา ๆ ๆ อ๋อ มันเป็นอันนี้คุม เป็นเหมือนแบบ <tsk> เป็น <tsk> เขาเรียกอะไรอะ วัฒนธรรมเหรอ? ของเขาแบบแต่เดิมอะ อืม
เออ มัน มันเข้าใจนะเป็นวัฒนธรรมของเค้าอะ เออ แล้วพอแบบยังไง เราไม่ชินกับวัฒนธรรมของเขาเนาะ เออ
เออ มัน มันเป็นแบบนี้นานแล้ว เออ อะใช่ อาจจะไม่ชิน คิดว่าไม่ชิน ใช่ แต่อย่าง แต่อย่างตัวเรา เงี้ย ถ้า ถ้าเรามอง ใช่ไหม ก็เหมือนกับว่า เออ เขาก็เก่งนะ หนังเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ก็ต้องมาแต่งเพลงนะ ให้มันเข้ากับในหนังหรือตัวละครนั้น ที่เขาแบบกำลังร้องเพลง แล้วก็ต้องมีท่าเต้นด้วย
แล้วเขา อือ ๆ
คือนักแสดง ไม่ได้เป็นนักแสดงอย่างเดียวนะ ต้องเป็นแบบนักเต้น เออ ไม่ใช่มาเต้นแบบเบา ๆ ด้วยนะคุณ ถ้า ถ้าคุณเคยดูนะ แล้วบางเรื่อง โอ้โฮ! เขาแต้นแบบอย่างกับนักเต้นอาชีพอะ คือเป็นนักแสดงอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้อง <chuckles> ต้องเป็นนักเต้นด้วยนะ เต้นน้อยกว่าแบบ อ่า แดนเซอร์ข้าง ๆ นี่ไม่ได้เลยนะ <chuckles> อืม
อืม ก็จริง อืม อืม อืม <chuckles> <chuckles> แต่ผมดูจบอยู่เรื่องหนึ่งนะหนังอินเดีย ไอ้เรื่องไรนะ Gangubai อะ

เมื่อ เมื่อไม่นานนี้หรอก ได้มีโอกาสดู แล้วก็รู้สึกว่า อ้าว แล้วไปทำอะไรมาเนี่ย ทำไม ไม่ ไม่ดูซะตั้งนาน แล้ว ก็รู้สึก เออ มันดีเนาะ เออ <smacks lips> ได้แบบมีความรู้ได้บทเรียนอะไรหลายอย่าง เออ ใช่ ใช่
อืม ครับ <chuckles> <chuckles> เออ ใช่ครับ เป็นหนังดีมากเลย ใช่ มัน คือมันสมชื่อเลยครับ คือ มหาลัยเหมืองแร่ มันเหมือนเราแบบไปเรียนมหาลัยเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเล่าจากชีวิตจริงด้วยอะ อะไรประมาณเนี้ย เลยทำให้ชอบมาก
เออ <smacks lips> อืม ใช่ อืม จริง จริง
เออ ก็คือแบบ
มาจากชีวิตจริง แล้วก็เป็นบทเรียนจริง ๆ
เออ ใช่ คือเขาอยู่ที่เหมืองแร่มา 4 ปีจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ย คือแบบ เหมือนแบบได้บทเรียนชีวิตเยอะแยะ จากเมื่อก่อนเขาเป็นอะไรนะ? เด็กที่เรียน ไม่ แค่เรียนไม่จบเฉย ๆ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบกลายเป็นชีวิตพลิก ผันไปอยู่ที่เหมืองแร่ ไปขุดเหมืองแล้วก็แบบ ได้ใช้ชีวิตชาวบ้านจริง ๆ ประมาณนั้นเลย เออ
อืม อืม อืม ใช่ เออ แล้วบรรยากาศก็คือแบบ เออ เนาะ มันสัมผัสได้เหมือนเราแบบไปอยู่ตรงนั้นน่ะ โคลงโคลนเลอะ ๆ ก็ดูแบบ <chuckles> เหมือนเราก็ไปอยู่กับเขาด้วย <chuckles>
อืม เออ ใช่ ๆ เออ มันทำให้เราอินง่ายมากเลยนะ หนังเรื่องเนี้ย แล้วผมแบบ ยังไง หลาย ๆ อย่างมันเข้าถึงง่าย แล้วก็แบบ เออ เป็นหนังไทยที่ผมรู้สึก เออ ดีมากอะไรอย่างงี้
ใช่ ใช่ค่ะ อืม อืม อืม อืม มันมีความเป็นธรรมชาติอะ อืม
ส่วน ส่วนมันก็มีอีกเรื่องหนึ่ง จริง ๆ ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบ แต่ว่าอันเนี้ย เป็น เป็นหนังฝรั่งอะ คือ Forrest Gump อะครับ ที่ผมชอบ ไม่รู้ว่า ค รู้จักหรือเคยดูไหม?
ค่ะ อ๋อ เฮ้ย ค่ะ ค่ะ อัน นี้หนังแบบในตำนานเลยเนาะ อืม
ใช่ครับ เรื่องนี้ คือ ผมก็ชอบมาก ดูตั้งแต่เด็กอะ โต โตมาก็ยังดูมันอีก อะไรอย่างงี้ เออ
หนังในตำนาน อืม ใช่ไหม? แต่ว่าแบบ <tsk> หนังเรื่องเนี้ยดู ดูซ้ำเยอะไม่ค่อยได้อะ เพราะแบบบางทีมันก็แอบแบบว่า เห็นใจ อะไรอย่าง เงี้ย มันก็จะแบบว่า เออ มีน้ำตาร้องไห้ตามไปหน่อย เพราะว่า <tsk> คือเขาก็ทำออกมาได้ดีจริง ๆ เนอะ ไม่งั้นเราคงแบบไม่รู้สึก
<chuckles> <laughs> อ๋อ ใช่ครับ ใช่ ๆ ดูแล้วแบบ มันหลายอย่างอะ ผม ความรู้สึกหลายอย่าง แล้วผมทำ ผมดูมาตั้งแต่เด็กด้วยแหละ แล้วพอตอนเด็กแล้วมันชอบมากใช่เปล่า? พอโตมาก็ค่อย ๆ ดูเรื่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย แบบ 1-2 ปีก็ดูอีกรอบหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย เออ มันแบบมันคิดถึงอะ พอเห็น แล้วยิ่งพอมันมาอยู่ใน Netflix เนี่ย กดดูประจำเลย อะไรอย่าง เงี้ย เออ
ขนาดเนี้ยเนาะ อืม ใช่ อืม อืม อา เหมือนกัน <chuckles> อา ๆ <chuckles> คือแบบยอดดูเยอะ เพราะว่าคุณนี่เอง <chuckles>
<chuckles> คนดูซ้ำแล้วผมว่าแบบยังไงอะ หนังมันมีให้ดูอะ พอแบบ พอกดผ่าน ๆ เอ๊ะ คิดถึงว่ะ ไม่ได้ดูสักพักแล้ว อะ กดดูอีกแล้วกัน อะไรอย่างเงี้ย เออ
เออ ๆ ใช่ ๆ มัน มันเป็นอย่างที่คุณบอกจริง ๆ คือ อุ๊ย คิดถึงอะ ไปดูหน่อย อย่างเงี้ย เออ ทั้ง ๆ ที่ก็ดูไปแล้วนะ แบบ
อืม ใช่ ๆ
ไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้ว แต่ แต่อย่างพอดูทีไรมันก็ยังแบบ เออ มันก็ยังรู้สึกอิน รู้สึกฟินเหมือนเดิม
อือ